<giggles>
بجد وشّي كان بيكرمش، وكأني كأني باكل ليمون كده اللي هو أنا مش عارف أشرب أصلًا.
أيوه فاهمك، طبعًا.
بس مع الوقت، بقيت دلوقتي لو كوباية القهوة فيها نص معلقة سكر ما اعرفش أشربها، بقيت ما اتمزجش بالقهوة غير وهي سادة.
خلاص آآ آآ ت آه، يعني أن أنت قُلت حتة حلوة أوي في حتة ال التأديبة ما بين القهوة السكر زيادة والقهوة السادة قُلت حاجة حلوة أوي عجبتني، بتقول أنا إيه يعني أنا من طابعي يعني لازم أجرب الحاجة وأشوف أنا قدها والَّا مش قدها، هو ده نمط في حياتك في كل حياتك بس مش في القهوة؟
بالضبط. هو ده نمط عمومًا في كل حاجة في حياتي، سواء كانت كبيرة أو صغيرة. لإن أنا ما باحبش أحس إن أنا خايف من حاجة، أو أحس إن أنا مش هاعرف أعمل حاجة.
آه.
يعني دي برضه ممكن تودينا إن أنا ما كنتش باعرف أس مثلًا آخد دُش بمَيَّة ساقعة.
جميل. آه، في ناس كتير آه، صح عندك حق في ناس كتير بتفضّل الدُش الدافي أو الساخن عن الساقع عشان حتى ال الأفأفة اللي بتحصل للواحد كدهوّة تحت ال الدُش بي أو الرطوبة أو البرد، طيب آآ، عملت إيه في حتة الدُش دي؟
عايز اقول لك بعد الموضوع ده بالضبط. عايز أقول لك أنا مرّة واحدة برضه، يعني في ناس بتاخدها بالتدريج أنا باحب أحط نفسي مرّة واحدة فيها عشان أثبت لنفسي إن أنا أو أنا عملتها أهو فاهمني، <clears throat> فمرّة واحدة بالضبط، فمرّة واحدة قُمت جاي داخل أنا هاخد دلوقتي دُش ساقع.
تحدي لنفسك، آه.
فقُمت جاي فاتح المَيَّة الساقعة آآ، كان في بداية الشتا.
ده كان في الصيف والَّا في الشتا بقى، كان الموضوع ده في الص يعني كان الجوي لسه برد، ده أنت يعني ده أنت hero يعني. <laughs>
آه، وعايز أقول لك أنا بجد أنا فضلت سنتين
أيوه.
ب يعني باستحمى بمَيَّة ساقعة بس، رغم إن في الشتا كان في أيام درجة الحرارة مثلًا تبقى 3 أو 4 والجو تلج، أقوم جي داخل مستحمي بماية ساقعة، وعايز أقول لك المَيَّة كانت بتنزل أصلًا ناقص تتجمد من كُتر ما هي ساقعة.